हाँ, वाक़ई मतलब इसकी देखिए, इसका एक एल्गोरिदम होता है, इसमें क्या होता है कि वहीं मैंने आपको जैसे कहा है कि ये नहीं है कि आज तो जोश-जोश में शुरुआत कर ली, कि अ, हाँ, यार भाई कंटेंट बनाना है, वीडियोज़ डालने हैं, अब शुरुआत कर ली। 2 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो डाल दिए, उसके बाद देख रहे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार? एक वीडियो में मतलब मान लो अगर 5 में से 1 वीडियो में आ गया और दूसरे में नहीं आया, तो लोगों को लगेगा यार, चैनल खराब हो गया, ये मेरे साथ भी होता था। पर पता है? हाँ, जब मैंने एक पहला-पहला वीडियो डाला था अपने चैनल पे, तो मुझे लगा कि यार, अरे वाह, मतलब मैं तो वायरल चली गई, 1 ही वीडियो डालते ही, खूब अच्छे उसमें व्यूज़ आ गए थे, मतलब 5000 हज़ार क्रॉस हो गया था। हाँ, पाँच हज़ार व्यूज़ क्रॉस हो गए थे पहले वीडियो में ही, तो मुझे लगा कि नहीं, नहीं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? दोबारा डाला तो उसमें 2000 हज़ार ही व्यूज़ रह गए, 2000 हज़ार से एक भी ज़्यादा नहीं हुआ, फिर उसके बाद जब मैंने तीसरी बार डाला तो 0 व्यूज़, वो उठ ही नहीं रहा है मतलब। मैंने पूरा मतलब वेट किया, अगर उठना होता है तो 10 मिनट में उठ जाता है, 9 मिनट, 10 मिनट में इतने में मतलब व्यूज़ ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसमें कि मुझे लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं चैनल खराब हो गया हो, तो मैंने वीडियो फिर डिलीट किया वो वाला, जो नहीं गया जिसका व्यू, फिर दोबारा से अपलोड किया। फिर यूट्यूब पे देखती रही कि किस तरह से जो है वीडियो में व्यूज़ नहीं आए, तो कैसे क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि दोबारा से अपलोड करो, टाइमिंग का इश्यू हो सकता है, ये हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सच्चाई कोई नहीं बताता है, ठीक है? अपनी स्ट्रैटिजी कोई नहीं बताता है, वीडियो 50 तरह के मिल जाएँगे आपको, हाँ, लेकिन असली बात क्या है वो कोई नहीं कहेगा आपसे।
बिल्कुल। हाँ। हुँ। <chuckles> अच्छा। हुँ। काफ़ी ओवर कॉ कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओह! क्या बात है। हुँ। हुँ। ओह। ओह! हुँ। जी। अच्छा। हुँ। अच्छा। तो, आप बताइए ना कि जी। तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपका अनुभव रहा है इस पे और आप वीडियोज़ अपलोड भी करती हैं और पहली वीडियो में तो आपको ये लगा होगा, कि भाई अब तो बिल्कुल फेमस हो जाएँगे, जब पहले में इतने आ गए तो फिर तो और डालेंगे और आएँगे, है ना? बिल्कुल देखिए, यही होता है, आत्मविश्वास जाग जाता है कहीं न कहीं। तो आपने कहा कि तीसरे में बिल्कुल 0 आया, फिर आपने अपलोड किया तो इसका क्या तरीका हो सकता है? जैसे कि आपने कहा कि लोग सच नहीं बताते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को शुरुआत करनी हो, तो वाक़ई में क्या तरीका है, क्या है इसका?
हाँ, हाँ। और क्या? हाँ। जी।